あの、ちょっと、ここ最近睡眠とね、ちょっと睡眠の質とか、そのあたりについてね、結構困って悩んでることが多いんですけど、そこについてちょっとお話を聞いていただいたりとかね、もしできればアドバイスなんかも頂けたら嬉しいななんて思ってるんですけど、大丈夫ですか？
はい。 あっ、あ、分かりました。ぜひあのお聞かせください。
あ、ありがとうございます。あの、僕今年の春ぐらいからね、フリーランスでこう、会社員から、ま、いわゆるフリーランスに転向するっていう形で変更になったんですけど、あの、まあね、フリーランスだからこそ、仕事とか自分のプライベートも自己管理ができてね、より自由な時間が増えて、まあね、ストレスも減るんじゃないかと思ったら、意外とフリーランスはフリーランスでね、ストレスが溜まったりとか、仕事も結構ね、海外との、あの、関係があったりすると、不規則な時間になってしまってて
はい。 あ。 はい。 はい。 ああ、ああ、あ。 はいはい。 ああ、そうなんですね。
ええ、意外とこう、夜10時とかまでね、お仕事とか作業をすることもあるんですよ。でええ、そうなってくるとこうね、仕事終わった後にすぐ布団に入って寝れるかってなっても結構寝れなくなっちゃうので、なんかね、仕事終わってからスマートフォン見て、SNS とかこうショート動画とかね、そんなのぼーっと眺めてるとまたどんどん時間が遅くなっちゃって、で、また寝れなくなる。そんな感じでね、睡眠のリズムが乱れちゃってるんですよね。
ああ、そうなんですね。 はあ、はいはい。 はい。 はあ、うん。 ああ、そうですね。やっぱり睡眠関係が乱れるっていうのはすごい、精神的にも肉体的にもきついものがありますよね。
そうなんですよ。ま、結構そんな生活が続いてきてるからなんだと思うんですけど、やっぱ朝ね、起きる時にだるいなと思ったり、こう、これまでね、シャキッと起きてられてたのが、こうなんだろう、スマートフォンをついつい見ちゃってうだうだしたりとか、結構起き上がるのをだるく感じちゃったりとかでね、結構日中にも影響が出てきちゃってるんですよね。
はい。 はい。 はいはい。 ああ、なるほど。 あ、そうなんですね。やっぱり日中に影響が出るとすごいストレスも溜まりますよね、そういうものって。はい。
ほんとにそうなんですよ。うん。だからねええ、できる限りこう、ま、会社員時代のようにね、まあある程度定時とまではいかなくても、規則正しい生活に少しずつ持ってってね、夜にこう自然な眠気が来て眠れるようなったらいいんだけどな、なんて考えてるんです。
そうですね、ちょっとはいはい。 はい。 ああ、なるほど。そうですね、やっぱりそこが一番のゴールだと思うんですけど、えっと、お仕事上それは可能なんですか？
うんうん。 そうですね。まあ、やっぱこう、お仕事、ま、自分でやる時間とかね、ほんとにいつでもいいんですけど、やっぱね、フリーランスとだかと仕事があるうちとかにね、ついついやらないとっていうことで、こうプロジェクトとか連絡が来たらこうついね、夜でも取り組んでしまうんですよ。そんなこともあってですね、まあ、夜のその、ま、夜遅く10時とか10時過ぎくらいまでやるのは、週に2回とかあるかないかぐらいで少ないんですけど、ま、それがいつね、突発的に入るか分からないっていうのもあって、ま、ちょっとずれ込むことが多いですね。
はい。 はい。 あ、そうですね。 はいはい。 はい、はい。 あ、そうなんですね。 ああ、なるほど。じゃせっぱりその週に2、3回の、そのずれが、やっぱり、ちょっと睡眠の質とかを乱しちゃってるのかなっていう感じなんですけど、その寝る前のスマホの時間っていうのはどれくらい取られてるんですか？
ええええ。 そうううん。 はい。もうこればっかりはですね、なんかもう、夜の時間がね、自分の時間だみたいに感じちゃっててええ、もうフリーランスんなってから、夜の仕事があってもなくてもね、こうついつい SNS とかユーチューブの動画とか見始めると、いやもう止まらなくなっちゃうんですよね。そう。
はい。 ああ、なるほど。 はい。 ああ、そうなんですね。じゃあでもそうですね、自分のリフレッシュタイムにはなっている感じなんですね？
そうですね。なんだけど、ま、それもね、これが見たいとか、これが気になるって言って見てるわけじゃなくて、なんか、無意識に、とりあえず、なんか、手持ち無沙汰だし、時間潰したいし、みたいな感じで、こう無意識に手に取っちゃってる。そのままこうベッドに入ってね、こう寝る姿勢作っててもやっぱ携帯見ちゃうっていうのがあるんですよ。
はい。 はい。 ほう。 ああ、なるほど。 ああ、そうなんですね。じゃあそのご自身としても、そこの時間はあんまり有意義には感じられてないんですかね？
そうなんですよ。ま、だいたいね、お布団に日付変わる前に入ったとしても、ま、やっぱ1時間とかね、スマートフォンいじっちゃうことが多いので、いね、夜深夜1時とかにやっとこう、ま、寝落ちするみたいな形で寝るっていうことがここ最近だと多いんです。
はい。 ああ、なるほど。 はいはい。 あああ。 あ、そうなんですね。もうじゃあ寝ようと思って寝るっていうよりは、寝落ちで寝ているっていう感じなんですね？
そうですね。で、もうそうするとね、途中でちょっと起きちゃったりとか、あんまりこうしっかり深い睡眠に入れてないななんて感じることも多くて、やっぱりこう、うん、睡眠のリズムとかっていうのが、ま、会社員でね、通勤してた頃に比べて悪くなってるっていう風に感じるんですよ。
はい。 ああ、なるほど。 ああ、あ、そうですね。やっぱりその、途中で起きちゃうとかっていうのはすごく辛いものがありますよね。
そうなんですよね。そうするとまた寝なきゃ寝なきゃって焦ったりするから、また逆効果になっちゃってて、ま、余計眠れなくなったり、仕事のこと考えてモヤモヤしたりとか、ま、そんなこんなんで結構朝早く起きれないっていうのもありますね。
はい。 はいはい。 なるほど。 あ、そうなんですね。その、夜寝つけないっていうことはそんなになくて、起きた後に寝つけなくなるっていうことなんですかね？1回。
うーん、それがですね、ま、やっぱりこう睡眠こう、ベッドに入ってから寝て寝るまで、入眠するまでの時間もかなりかかるようになっちゃってるんです。
はい。 はい。 あ、そうなんですね。はい。
ええ、で、ようやく寝れたと思ったらね、なんかこうよく分からない深夜3時とかにちょっと目が開いちゃったりとか、ね、浅い睡眠が繰り返されるみたいなのが、やっぱりね、ここ数ヶ月感じるんですよね。
ああ、なるほど。 そうなんですね。その、布団に入ってから、だいたい何時間ぐらいで寝る感じなんですかね？スマホをいじるのをやめて、目をつむってからですね。
うん。 そうですね。ま、スマホやめるてからだと、ま、30分はかかってる気がしますね。なんか寝返りして、なんかちょっと、このね、枕の位置変だなとか、この、こっち側向いてるのはなんかしっくりこないなとか、結構寝返り打ってもぞもぞしながら。ま、時計をね、直接見てるわけじゃないんで、あくまで肌感覚なんですけど、ま、さんじゅっぷんぐらいは、まだそのまま起きてるかなって気がします。
はい。 ああ、なるほど。 あ、はいはい。 はい。 はいはい。 あ、そうなんですね。や e んただ30分で寝れても3時に起きちゃうっていう感じなんですか？
そうなんですよね。なんか、こうね、昔、寝る時寝る、レム催眠とノンレム催眠の繰り返しでね、深い浅いを繰り返して体を休めるみたいなことをね、聞いたことあるんですけど。その深い催眠に入れてないような感じですかね。だから、こう、ちょっと、変な時間に起きちゃったりとか、ま、そういう起きちゃうとね、どうしてもまた、近くに置いてあるスマホいじっちゃったりとかしてね。またそれでちょっと起きてしまうとかっていうのもあって、もう、ほんとに生活にあたっての睡眠のリズムがね、乱れまくってるんです。
あ、はいはい。 はい。 ああ、なるほど。 はいはい。 ああ、そうなんですね。 ああ、なるほど。それはかなりこのストレスを溜めてらっしゃると思うんですけど。そうですね、その、会社員時代の頃は、え、そんなことはなかったんですかね？
うんうん。 そうですね。まあ、もちろん会社員時代はそれはそれでね、色々とストレスとか、まあ、通勤もしてたし、人と直接会ってね、顧客対応することもあったので、ま、疲れてたのはもちろんあるし、ストレスも溜まってたんですけど、まあ、家帰ってお風呂入ってご飯食べて、で、布団に入ったら、ま、自然とそのまま眠くなって寝ていたので、なんか、うん、寝付けないっていうことはなかったし、途中で起きることもまずなかったんですよね。
はいはい。 はい。 ああ、そうなんですね。 ああ、そうなんですね。じゃあその、会社員時代の頃の通勤時間とかっていうのは、どれくらいだったんですか？
うんうん。 そうですね。まあ時々ね、あの事務所とかオフィスもあの移動なったりするんですけど、だいたい1時間くらいですかね、電車乗って、バスは乗らなかったか、電車とまあ徒歩だったりとか、場所によってはね、車で行けるところもあったんですけど。でも大体こう電車使って通勤することが多かったですね。
はい。 ああ、はいはい。 ああ、なるほど。 ああ、そうなんですね。じゃあその日中に、その日光を浴びてらっしゃったんですかね？その頃っていうのは。
ああ、確かに。まずそもそもオフィスが結構日当たりいいところだったんで、ええ、あの晴れてる日とかだったらバリバリ日光も入ってくるんですよ。
はい。 あ、そうなんですね。はい。 あえ、いいですね、はい。
うん、あとはこう顧客のもとにね、実際に行ったりとか、他の会社さんの事務所オフィスに行くこともあるから、そういう移動の時に、やっぱりこ外に出なきゃいけないので
はい。
それでね、こうちょっと、運動したりとか、外で日光を浴びたりっていう機会も多かったです。
はい。 あ、そうなんですね。えっと今現在はそういった習慣というのはあられますか？
いや、もうこれがですね、もうほんとに家で完結する仕事だからこそ、あんまり外に出なくなってですね、出てもこうせいぜい日用品の買い物とか、そのくらいになっちゃうから、場合によっては1日も1歩も外出なかったなんてこともあったりしてですねええ、結構変わっちゃいました、そこが。
はい。 あ、そうなんですね。 ああ、なるほ。 ああ、そうなんですね。なるほど。 えっとカフェインとかは摂られます？
あ、摂りますね。こう朝起きて仕事を始める時と、お昼ご飯食べ終わった後にね、仕事を再開する時に1杯で、だいたい1、2杯ですかねいちにち。大体摂ってます。
はい。 ああ。なるほど。えっとじゃあその夜以降とか摂られてはないですかね？
そうですね、夜以降はカフェインを摂らないですね。
あ、そうなんですね。それは素晴らしいですね。そうですね、そしたら、多分、昼の運動の習慣と日光が原因があると思うので、朝に1回30分だけでも散歩してみるっていうのはいかがですかね？
うんうん。 ええ。 ああ、確かに。朝の時間をね、有効活用したいななんてずっと考えていたから、それすごくいいですね。
はい。 はいはい。いや、ほんとにいいと思っていて、朝のその、やっぱり日光を浴びることで、体内時計はちゃんときっちりしていくので、その、日光によって、あとは、寝る時間に眠くなれるんですよね、日光を浴びると、朝に。はい。
うん。 ええ。 あ、そうなんですか。結構朝の時間のそういう運動とか日光を浴びることがね、夜にもそういういい効果が生まれるんですね。
はい、そうですね。もうほんとにこれはすごくて、朝にやっぱりちゃんと日光を浴びとおくと、夜の時間にはちゃんと眠くなってすっと寝れるっていうのがあるので、そういったものをぜひ試してみるのはいかがでしょうか？
うんうん。 ええ。 ああ、確かに。朝ね、ちょっとこう、うだうだしながらスマートフォンいじったりとかするっていう時間をね、あのちょっと散歩だったりとか、外に出るっていう風にするのは全然できそうなので、ちょっとね、これ明日からでも試してみたいな、なんて思います。
はい。 ははい。 あ。あ、ぜひ試してみてください。あとはそうですね、あの、寝る前のスマホとかをたぶんやめるっていうことは、そんなに視野には入れられてないですかね。
ええ。 いや、ま、ね、将来的にはもう別になくても死ぬわけじゃないですから、あの、ね、あの、少なくしたいとか、最終的にはね、寝る前とかはね、デジタル機器の刺激を受けないようにしたいと思ってるんですよ。でもなかなかね、ちょっとハードルが高くてですね、一から全部なしにするのは。うん、どうしようって悩んでます。
はい。 ああ、はいはい。 はい。 ああ、そうですよね。 そうですね、やっぱり夜のその、布団の中でのスマホの時間っていうのは、すごい気持ちのいいものですから、なかなかやめるの難しいと思うんですけど、そうですね、そしたら、布団の中でいじるっていうよりは、外でいじるようにしてみるっていうのはいかがですかね？
うん。 ああ、なるほど。ベッドの中とかね、その、ベッドで実際横んなった時に手が届かないようにするっていう感じですかね？
はい。 あ、そうですね。それもほんといいと思うんですけど、その、もう布団に入ったら、寝るだけ。寝るっていう行為以外をしないって体に覚えさせるためにも、その、寝る前に布団の中でいじいじるってよりは、布団の外でいじって、いじるなら布団の外に出るっていう感じで、寝るなら布団の中に入るっていう感じでやるといいのかなと思いますね。
うんうん。 ええ。 ああ、なるほど。そういう感じで切り替えればね、ほんとにゼルあの、い全くスマートフォンでね、そういったものを見ちゃいけないってするよりかは、なんか気持ちとしてもやりやすいですし、あの、ね、寝ながらこうスマートフォンをいじってしまう罪悪感、こういったものも感じずに済むからすごく良さそうですね。
はい。 はい。 はいはい。 あ、そうですね。ほんとにこの朝の習慣とそこの寝る前のスマホの部分変えていただくと、寝れるようになるかなと思うので、是非試してみてください。
うんうん。 ええ、いやほんとにね、自分だとなかなかこう、思いつかなかったりとかね、勇気が出ないでできなかったことも、一歩一歩そういう簡単なところからだったらできるような気がしてきました。色々とね、うん、お話聞いて頂きどうもありがとうございました。
はい。 あ、よかったです。 あ、こちらこそお力になれたようで良かったです。ありがとうございました。